Na-feel ko na medyo energized ako. Kumbaga, compared sa 'pag hindi ako nag-workout ng umaga, mm.
Oo. Mm. Mm. Ayos kong gano'n. Pero, maliban sa workout 'no, or hindi kaysa exercises, ah, meron ka pa bang ibang parang self-care din like mga skincare, something like that?
Ah, oo, ayun meron akong, um bale yung skincare ko kasi yung basic lang. Kumbaga, for example 'pag paalis na ko ng siguro tanghali para pumasok sa eskuwelahan, um, dun ako mag-a-apply ng skincare ko. Kumbaga, dun ako maliligo. Then, dun na 'ko mag-a-apply, and yung ina-apply ko lang naman is yung mga simple lang. Hindi naman yung magagara or talagang yung mag-co-consume ng minutes. For example, 10 minutes gano'n. Bale yung ginagawa ko lang kasi is yung simple na moisturizer, then sunblock or sunscreen. Tapos, naman 'pag medyo feel ko na, kailangan na ng skin ko may dinadagdag pa kong isa, nakalimutan ko lang yung name nung product, eh. Kumbaga, parang ang tawag ba dito nakalimutan ko yung name ng product. Pero, yung purpose nung product na yun is parang kine-cleanse niya yung skin mo, pero at the same time hindi siya, eh, parang nagke-cleanse siya, pero at the same time nag-mo-moisturize din siya. Kumbaga, parang dalawang parang dalawang isang product lang siya pero may dalawang purpose siya. Kumbaga, parang ina-apply mo siya, before nung moisturizer mo talaga, para double, mm, moisturizing yung mga apply mo sa skin mo. Parang, ina-apply ko din siya, pero minsan-minsan lang. Pag talagang feel ko na dry yung skin ko. So yun, mm, 2 lang yung skincare ko. Minsan 3 mm.
Hmm. Oo. Hmm. Mm. Mm. Oras, oo. Mm. Moisturize, okey. Oh, so Mm. Mm. Hmm, ay baka cleanser. Hindi siya cleanser. Ah gano'n. Mm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Oo, so mm. Moisturized and, ah, sunblock. Pero, kadalasan ba sa morning lang ba 'yan? Wala ba sa night? Kasi, sabi nila puwede rin maglagay sa night ng, ah, mga skincare.
Ah, oo sa gabi. Doon na lang, parang moisturizer na lang yung ina-apply ko, hindi na ako nag-sa-sunblock sa gabi. Hmm.
Hmm, oo. So, mm, dahil dalawa lang naman yung parang skincare mo nga, hindi na pan parang naging hadlang yung ma like, ah, yung mga sa pera?